stanno andando in in una direzione perché per te è più accettabile?
Sì, ehm, in effetti cioè adesso già parlandone con te, ehm, la vedo sotto una prospettiva diversa, no, io tendo sempre a cercare di avere un po' il controllo della situazione, e alle volte questa cosa mi sfugge un po' di mano e diventa quasi un'ossessione di avere sempre le cose al posto giusto. Però in effetti, ora che mi hai fatto parlare, che ho visualizzato un po' la storia di quello che mi è successo, il percorso è un percorso verso il positivo. Quindi forse dovrei abbracciare questo cambiamento una volta per tutte in maniera proprio positiva anziché negativa.
Presumo. Mh. Eh. Certo. Che poi che poi dico, non non ti distaccare diciamo da dal vedere insom quelle che sono le tue vere competenze che magari sulle quali hai t hai ti sei impegnata e hai hai hai studiato, hai fat comunque tienle sempre presenti e insomma e continua magari a a cercare, a vedere, perché sai, come hai detto adesso, vedi la cosa in modo positivo, non non però continua a cercare, a vedere un pochettino, darti da fare, qualcosa, ehm, può darsi che salti fuori, ecco, no n non è mai finché c'è tempo c'è speranza, capit finché c'è vita c'è speran
Ah beh, ha hai ragione. <chuckles> Hai proprio ragione, hai proprio ragione, anzi ti ringrazio molto per avermi ascoltata e per avermi dato questi quest'ul utile visione, davvero grazie.